فكان آخر يوم تقريبًا لينا في الفندق ومش عارفة إيه، حتة كنت فاكرة كمان اسمها كان اسمها الطرابين، آآ دي في طابا، تمام؟ فلقيناهم بيصرخوا مرّة واحدة، وفي حاجة هاجمتنا ومش في حاجة هاجمتنا، كان 3 من ولاد خالاتي وخِلاني.
إمم. سمكة قرش والّا هي
وطلعوا بسرعة، ده يا ريت، ده السمكة كان شكلها حلو جدًا. آآ ك عِرِفنا بعدها بقى إنها اسمها سمكة الديك، ودي سمكة سامة جدًا بتموِّت.
إمم. lime fish
مش عارفة، هُم قالو الديك ساعتها في الناس اللي ش
أيوه ه هي lime fish آآ السمكة دي فعلًا خطر وبتموِّت، ده حقيقي فعلًا.
منفوشة كده و وبتهاجم بقى.
د ده موقِف ده موقِف مش سهل خالص.
إحنا المشكلة كمان ما نعرفش إنها سامة، إحنا قُلنا عادي بقى حاجة قرصتهم، قنديل، فاهم؟ ورّموا وسخنوا، وإحنا قاعدين على الشط، وفاهم، وخالاتي بقى حطوا لهم مش عارفة حاجات و فبيس بنسأل الراجل بنقول له :"في حاجة يعني عملِت لهم هُم ال3 وفي قناديل هنا؟" قال: "لأ." كان واحد شغال يعني قال: "لأ، ده مش قناديل، ده هنا في السمكة ال سمكة الديك دي منتشرة جدًا فخلّوا بالكم اوعوا تكونوا قربتوا منها."
إمم. إمم. إمم، فلأ ده في 3 لمسوها تقريبًا.
فطبعًا اتخضينا، طب إيه دي؟ آه، 3. فبصينا بقى إيه زي الشِوَك كده بنورّيهم قال لنا :"لأ ده هي دي السمكة لازم تروحوا ب بيهم الطوارئ لأن الس السم بتاعها مُميت." عارف كان في نقط سودا كده، تقريبًا هي بت بتحط فيهم سن سنون عندها.
لأ ده موقف صعب جدًا. إمم.
زي القنفد كده. ف آه كان موقف صعب بقى واتحجزوا في المستشفى، وقالوا: "لأ هيتنقلوا مستشفى تانية في القاهرة" والرحلة اتلغت وكان موقف صعب.
هي كلّها سِم. فعلًا؟ يعني الموضوع الموضوع وصل لل للقاهرة و و عملتوا إيه طيب؟
آه ب آآ بدأوا يخترفوا ال3 في نفس الوقت، مش سخونية عادية خ بدأوا يفقدوا وعي، فاهم؟ آآ فكانت غارزة فيهم السموم دي أوي فخو خافوا هُم عملوا لهم ادوا لهم مَصل معيّن في في طابا، يعني مش فاكرة كانت مستشفى يعني في طابا أو نويبع في الحتة دي. آآ بس خافوا خافوا صراحة قرايبي ساعتها خالاتي وخِلاني وكده قالوا: "لأ لازم نروح مستشفى تانية، المستشفى هنا برضه شكلها مش مؤهلة أوي وبتاع." هُم ادوا لهم مَصل، فنزلنا بقى مصر كلّنا، الرحلة اتقلبت كلّها ورجعنا كلّنا مصر، كان موقِف صعب جدًا. راحوا برضه المستشفى وشيّكوا عليهم آه، آآ اتعقّدنا بقى بعدها يعني، فعلًا الحِرص واجب، أنا حمدت ربنا إن أنا ما نزلتش معاهم في اليوم ده أنا خُفت.
إمم. إمم. إمم. إمم. فعلًا ده موقِف صعب. أ هل لمّا بتروحي دلوقتي مكان جديد بالذات فيه طبيعة وكده، هل بقى بدأتِ تتعلمي تعرفي الكائنات السامة، واللي مش سامة وتعرفي عن طبيعة المكان أكتر؟